ค่ะ ถ้าพอดีมีเรื่องอยากจะมาปรึกษานะคะ แล้วก็อยากจะมาระบายให้ฟังอะค่ะ พอดีเราอะ รู้สึกว่าเราอะอยากจะเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการใช้เงินน่ะค่ะ เราอยากจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอะค่ะ แล้วมันก็แบบว่า ตรงกับสไตล์การใช้เงินของตัวเองอะค่ะ แต่เราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะเริ่มจากอะไรดี? แล้วเราก็ไม่รู้อะค่ะว่า เราจะเปลี่ยนไปทางไหนดีด้วยอะค่ะ? ให้มันแบบว่าตรงกับแบบว่าชีวิตในปัจจุบันของเราอะค่ะ ก็เลยอยากจะขอคะ นิดหนึ่ง อืม
อืม ได้ ได้ ได้ค่ะ ยินดีเลย ถ้าอย่างงั้นสอบถามก่อนนะคะว่า ปกติ อ่า ใน ในส่วนของลักษณะการใช้เงินนี้เป็น เป็นการใช้เงินที่เขาเรียกว่าที่ เอ่อ ที่ใช้ไปในด้านของการชอปปิง หรือว่าด้านของการพักผ่อนคะ?
เอาจริง ๆ อะค่ะ เราแบบว่าใช้เงินน่ะ ทั้งสองแบบเลย ทั้งชอปปิง แล้วก็พักผ่อน แต่ชอปปิงอะค่ะในที่เนี้ย ปกติเราอะ จะชอบเป็นคนที่แบบว่า ซื้อของให้คนอื่น จะเหมือนประมาณว่า อา ถ้าสมมุติแบบว่าใน 1 ปีเนาะ มีเทศกาลอะไรแบบว่า อย่างช่วงแบบว่า ปีใหม่สงกรานต์ อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ เราจะใช้เงินไปกับการที่แบบว่า ซื้อของขวัญให้แบบว่า ญาติผู้ใหญ่ หรือว่าให้กับแบบว่าเด็ก ๆ หรือ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า เออ ค่อนข้างจะแบบว่ามีความสุขเนาะ แล้วเสร็จแล้วอะค่ะ อย่างสงกรานต์ อะไรแบบเนี้ย จะใช้เงินไปกับแบบญาติผู้ใหญ่อะค่ะ แบบว่า เออ เหมือนแบบตอบแทนเขาเนาะไปรดน้ำดำหัว แล้วก็ให้เงินแบบว่า เออ เหมือนประมาณว่าเป็นขวัญถุงของปีนั้น อะไรแบบเนี้ย อะค่ะ เนาะเป็นเริ่มแบบว่าศักราชใหม่ของไทยที่แบบว่า ที่ดี อะไรแบบเนี้ย แล้วก็อาจจะมีแบบช่วงตรุษจีนหรือ อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ ก็อาจจะแบบว่ามีให้อั่งเปาแบบว่าเด็ก ๆ ลูกน้อง หรือว่าอะไรแบบนี้ด้วย อืม แล้วก็จะเป็นเหมือนพอหลังจากนั้นอะค่ะก็จะเป็นวันเกิดหรือ อะไรแบบนี้ค่ะ เราก็จะชอบให้ของแบบ เออ ให้ของขวัญอะไรแบบนี้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับญาติผู้ใหญ่ หรือว่ากับลูกกับเด็ก อะไรแบบเนี้ยทุก ๆ คนน่ะค่ะ แล้วก็กับเพื่อนเองเราก็มีนะคะ แบบว่าเหมือนประมาณว่า ถ้าเกิดสมมุติเขามีคลอดลูก มีแบบแต่งงาน มีงานรื่นเริง อะไรแบบนี้ เราก็จะชอบช่วยเหลือค่ะ ก็อาจจะใช้เงินของเราอะไปช่วยเหลือบ้าง หรือว่าเอาแรงของเราอะค่ะไปช่วยเหลือบ้าง อะไรแบบเนี้ย อืม
อืม แล้วแบบนี้ค่ะ เขาเรียกว่าเวลาที่ฮะ เรา อา ให้ของกับคนอื่นตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่ ที่คุณเล่ามา คุณรู้สึกยังไงบ้างคะ? มีความสุข หรือว่า อ่า หรือว่าเสียดายของที่เราให้ไป?
ค่ะ เรา อืม มันแล้วแต่บริบทเลยค่ะ ต้องบอกแบบนี้ คือบางครั้งอะเนาะ คือตอนที่แบบว่าเราทำอะ เราเลือกที่จะทำหรือ อะไรแบบเนี้ย เราก็จะรู้สึกว่า เออ เรามีความสุข แต่แบบบางครั้งอะ เราก็งงเหมือนกันนะว่า พอให้ไปแล้วอะ ทำไมเรารู้สึกแบบว่า เอ เสียดายจังเลย หรือว่าเศร้าจังเลย ซึ่งแบบว่าบางทีอะค่ะ มันก็ไม่น่าจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเนาะ แต่ถ้าเกิดมันเป็นบางคนอะ เรารู้สึกว่า อุ๊ย แบบ เออ เราโชคดีแล้วล่ะ เราให้ อา อย่างเช่นล่าสุดอะค่ะ เพื่อนเราคลอดลูกเนาะ แล้วเสร็จแล้วอะ เราอะก็เหมือนประมาณว่า เออ ตั้งคำถามไปถามเพื่อนว่า เออ เขาใช้อะไร? เราก็เลือกแบบว่าในสิ่งนี้อะค่ะที่เราพอซื้อได้เนาะ ซื้อไปให้เพื่อน แล้วเสร็จแล้วอะ พอเพื่อนได้ ได้รับไปอะ เออ เพื่อนก็แบบว่า ก็ยิ้มดีใจแล้วก็บอกว่า "ขอบคุณ" เราเนาะ งั้นเราก็แบบว่า เออ แฮปปีแล้วรู้สึกว่า เออ เหมือนซื้อของไปแบบว่าที่เขาให้ใช้อะค่ะ ไม่จำเป็นต้องแบบว่า เลือกของในความรู้สึกของเราเอง แล้วก็เอาไปให้เขาใช้ หรือ อะไรแบบนี้ ซึ่งบางครั้งอะค่ะ ที่เวลาเราซื้อของเนาะ เป็นของขวัญที่แบบว่าเราเลือกเองอะ แต่พอเราเหมือนประมาณว่าคนแบบเขาแกะ หรือว่าเด็ก ๆ แกะ แล้วรู้สึกว่าแบบ ไม่แฮปปี ไม่อะไรแบบนี้ เหมือน เหมือนไม่ชอบอะ เราก็จะรู้สึกว่าแบบ เอ๊ะ เราเลือกของไม่ถูกใจ หรือเปล่าหรือ อะไรแบบนี้อะค่ะ เราก็จะรู้สึกว่า เราเสียใจจังเลยที่แบบว่าให้เขา อะไรแบบเนี้ย อืม
อืม อืม อืม อืม ดิฉันเข้าใจความรู้สึก ของคุณตรงนั้นเลยค่ะ ถ้าในส่วนของเรา การที่เราอะซื้อของให้ใครสักคนหนึ่ง แต่ว่าเราอาจจะเห็นสีหน้าของเขาว่า เขาไม่พอใจในของของเรา ตัวนั้นมันก็แสดงออกถึงแบบทัศนคติ อีกแบบหนึ่งของคนรับ แต่บางทีในบริบทของผู้ ผู้ให้อะค่ะ ถ้าสมมุติว่า เราอยากให้เขาสักคนหนึ่ง ซึ่งคนจะรับ เขาอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบขอ งของเรา ครั้งต่อไปน่ะค่ะ เราอาจจะ สมมุติว่า เราอยากจะให้คนคนนี้อีกครั้งหนึ่ง ที่ ที่เรารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ย เราซื้อ สิอะ เสีย self กับเขาแล้ว เราอาจจะถามเขาไปตรง ๆ เลยว่า "อ่า มีอะไรที่แบบรู้สึกชอบหรือว่าอยากได้ไหม?" บางทีอะค่ะ บางทีอะเวลาที่เราซื้อในสิ่งที่ เขาเรียกว่า สิ่งที่เราชอบไปให้กับคนอื่น แล้วคน คนนั้นเขาไม่อยากจะได้ของของเรา เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อย ไม่ค่อยโอเค อะ อันเนี่ยเรา เราเข้าใจเขาได้เลย แต่พอในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเราแบบจะซื้อให้เขาอีกทีหนึ่ง เราถามเขาไปตรง ๆ ดีกว่า เพื่อที่ว่าจะได้ตัดปัญหาความรู้สึกที่แบบ ที่เขาเรียกว่า ความรู้สึกที่ ที่ไม่โอเค เวลาที่คนรับอะค่ะ เขาไม่ เขาเรียกว่า เขาไม่ เขาไม่ชอบของที่เราให้
เออ เออ ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม
แบบเนี้ย มันน่าจะดีกว่าอะค่ะ
อา ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองดูเนาะ เผื่อแบบว่ามันเป็นแบบว่า เออ อะไรที่แบบว่าทำแล้ว แล้วเราก็สบายใจด้วย แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ ก็ เขาก็สบายใจด้วย อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ทัศนคติเรื่องการใช้เงินน่ะค่ะ เราแบบเนี้ย เรา เราโอเคไหม? ที่แบบว่าเราชอบซื้อของให้คนอื่นน่ะค่ะ ซึ่งแบบว่าบางทีอะเนาะ เราก็มองข้ามการซื้อของให้ตัวเองไปเลยอะค่ะ อืม
อืม ใช่ อืม แบบนี้อะค่ะ เราอาจจะ ต้อง เขาเรียกว่า เอ่อ หยุดคิดก่อนนิดหนึ่งว่า ของที่เราจะซื้อให้กับคน คนนั้นน่ะ จำเป็นไหม? คือบางทีอะ เวลาที่เราจะซื้อให้ใครมันเหมือนเป็น อารมณ์ชั่ววูบ คือแบบเห็นปุ๊บ แล้วนึกถึงหน้าเขาปั๊บ แล้วก็ซื้อปุ๊บ พอซื้อเสร็จปุ๊บ เราจะมีความรู้สึกว่า อืม เหมือนมีความรู้สึกลังเลในใจ มีความรู้สึกแบบกลับมาคิดซ้ำอีกทีหนึ่ง มันก็เลยกลายเป็นว่า ครั้งต่อไปอะค่ะ เวลาที่เราจะซื้อหรือว่าหยิบให้ใคร เราอาจจะลองคิดก่อนว่า ของคน ของ ของเนี้ย สิ่งเนี้ย ที่เราจะซื้อเนี่ย เหมาะกับคนที่เราจะซื้อให้ไหม หรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าถูกกว่านี้ แล้วมันได้ของแทนใจที่ลักษณะคล้าย ๆ กัน บางทีเราก็อาจจะลดค่า เขาเรียกว่าลดราคาลง เผื่อว่าเราจะได้เอาเงินในส่วนที่เราลดราคาอะค่ะ ไปเก็บออม เราก็จะได้มีทัศนคติในการให้ กับคนคนนั้นดีขึ้น
อืม อ๋อ อืม อืม อืม อืม อ๋อ แบบนี้นี่เอง เออ เราก็ลืมนึกถึงตรงนี้ไปเนาะ เราก็รู้สึกว่า เออ การให้แบบว่าทุกอย่าง มันจะแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเราโอเค อะไรแบบเนี้ย เออ บางครั้งเราก็ลืมไปว่า เอ่อ พอเรา เวลาเรานึกถึงเนาะ เราก็อยากจะซื้อให้ แต่พอแบบว่าเราซื้อไปแล้วอะ บางทีมันก็แบบว่า เออ อาจจะแบบว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้จริง ๆ อะไรแบบเนี้ย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราอะควรที่จะแบบว่าเปลี่ยนทัศนคติในกิ๊ เกี่ยวกับการที่แบบว่า แบบเหมือนเรื่องซื้อของเพื่อความสุขระยะสั้น หรือว่าเพื่อความสุขระยะยาว หรือว่าคุณค่าที่แท้จริง อะไรแบบนี้บ้างไหมคะ? เพราะว่าเอาจริง ๆ อะ บางทีอะเราก็รู้สึกนะว่า เราอะใช้เงินไปกับความสุขระยะสั้นค่ อนข้างมากกว่าระยะยาวอะ อย่างบางทีเราแบบว่าชอบไปพักผ่อน ไปเที่ยว หรือว่าไปอะไรเนาะ เราก็จะใช้เงินแบบว่าก้อนใหญ่อะ ไปกับแบบว่าความสุขในแบบว่าเวลาที่แบบ 3-4 วันน่ะ แล้วพอกลับบ้านมาปุ๊บอะ เราก็จะต้องมาเหนื่อยทำงาน เพื่อเก็บเงินไปเที่ยวอีกแล้วอะ อืม
อืม อือ อือ อืม สอบถามนิดหนึ่งค่ะ ปกติ อ่า ในการแบบเขาเรียกว่าไปเที่ยว ปีหนึ่งอะค่ะ เที่ยวบ่อยไหม หรือว่าไปปีละครั้ง?
เอาจริง ๆ น่ะค่ะ เราแบบตั้งเป้าไว้ว่า เราจะไปปีละ 2 ครั้งเนาะ ก็คือว่า เดือนแบบว่าที่ลูกเราอะค่ะปิดเทอม เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ เราอะเป็นคนที่แบบว่าทำงานยาวมาก ๆ เลยค่ะทั้งปี แล้วก็จะทำงะ งานน่ะค่ะ ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลย วันอาทิตย์อะค่ะเราก็จะแบบว่า ไม่ได้มีเวลาให้ลูกเนาะ บางครั้งอะค่ะเขาก็ไปกับยายบ้าง บางครั้งเขาก็ไปกับย่าบ้าง เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ลูกไม่ได้ใช้ชีวิตกับเราเลยบางทีอะค่ะ เขาก็จะคิดถึงการใช้ชีวิตกับพ่อกับแม่หรือเปล่า? ซึ่งแบบว่าบางคนน่ะค่ะ ปกติเนาะเขาก็จะมีคุณแม่ full-time ที่แบบว่าเลี้ยงลูกเองอะค่ะ เขาก็จะพาลูกไปนู่นไปนี่ตลอด ซึ่งเราไม่รู้ว่าลูกแบบว่า ได้ไปคุยกับเพื่อนบ้างหรือเปล่า? แล้วก็อาจจะมีแบบว่า ความคิดที่แบบว่า เออ แบบอยากไปกับพ่อกับแม่บ้างเนาะ เพราะว่าเวลาเพื่อนมาพูดอะ "ไปกับพ่อกับแม่ดีจังเลย" หรืออะไรแบบเนี้ย ด้วยความที่เขายังเล็กอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า ตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสที่แบบว่าดี ดีมาก ๆ เลย ในการที่แบบว่าพาเขาไปเที่ยวหรือทำกิจกรรม อะไรอะค่ะ อืม
อืม อือ อือ อืม ดิฉันเข้าใจเลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ แบบนี้ดีไหม? นอกจากการ เขาเรียกว่า นอกจากการให้ ให้ของขวัญที่เป็นการซื้อของให้ แต่ถ้าเราอยากมีเวลา กับลูกอะค่ะ เราใช้การไปเที่ยวพักผ่อนกับเขา แทนการซื้อของ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของการซื้อของให้ เหมือนกับการ ที่เราเก็บเงิน ที่เราจะซื้อของนี่แหละค่ะ เป็นตัวที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นการรวมเงิน เป็นการเงินออม เพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวกับลูก ไปใช้เวลากับลูก มันก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ แต่ว่าเงินก้อนใหญ่ตัวนั้น เป็น เป็นเงินที่เราเก็บ จากการ เขาเรียกว่า เก็บจากการที่เราไม่ซื้ออะไรที่ ที่เป็นของเล็ก ของน้อย ๆ อะค่ะ เป็นการมาใช้ก้อนบุ้มบ้ามเลย หรืออีกวิธีหนึ่งค่ะ เราอาจจะ เขาเรียกว่าเจียดเงินที่ ที่เราแบบจะไปร่วมทริป สมมุติว่าไปปีละ 2 ครั้ง แต่เรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยมีเวลากับลูก ถ้าอย่างงั้นเก็บเงินตรงนั้นมาใช้ซื้อของ อาจเป็นการแบบไป พ อ่า ทานอาหารกับลูก หรือแม้แต่การแบบไปเดินชอปปิงนู่นนี่นั่นกับลูก เหมือนเป็นการใช้เวลากับเขา เงี้ยค่ะ นอกจากการที่ อ่า เราอาจจะรู้สึกว่า ปีละ 2 ครั้งเองเหรอ ที่เรามีเวลากับลูก? อาจจะลดหย่อนเป็นปี ปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่เราไปเที้ยวแบบ ไปเที่ยวแบบ เขาเรียกว่าแบบบุ้มบ้ามในครอบครัว ที่ไปเที่ยวแบบเฮฮา แต่ว่าอีกก้อนหนึ่งอะค่ะ ที่เราแบ่งไว้ ก็อาจจะมาเป็นแบบ เป็นทริปย่อย ๆ เป็นทริปย่อย ๆ อาจจะไม่ได้เป็น เป็นเหมือนกับ เป็นการนอนพัก แต่ว่าเป็นทริปที่เราอะ ช ได้ใช้กับลูกในระยะสั้น ๆ ก็ได้ อันเนี้ย ก็เหมือนกับเป็นการใช้เวลากับ ลูกก็ได้ค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม ฉะ อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ เราก็รู้สึกว่า เออ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ เราก็รู้สึกว่า เออ ถ้าเผื่อเราได้เอาไปทำตามอะ มันน่าจะแบบว่า มีประโยชน์ต่อครอบครัวเรามาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ อะ เราก็ไม่รู้เนาะว่า เออ มันเป็นการลงทุน ที่เรารู้สึกว่า เออ มันคุ้มค่าหรือเปล่า? หรือว่าแบบว่า เออ เราใช้เงินตรงเนี้ย มันแบบว่าไปกับแบบ เอ่อ ส ความสุขระยะสั้นหรือเปล่า? อะไรแบบเนี้ยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ ถามว่าเราเหนื่อย เราเหนื่อยกับการทำงานไหม? ก็เหนื่อยเนาะ แล้วไปเที่ยวมันเหนื่อยไหม? มันก็เหนื่อยแหละ เพราะว่าต้องไปกับลูก อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่พอเหมือนประมาณว่า มันได้ทำอะ บางทีกลับมา คือเราอาจจะต้องเหนื่อยหาเงินเพิ่มเนาะ แต่เพียงแค่ว่า เอ๊ ประสบการณ์แบบว่าต่าง ๆ อะ อันเนี้ย เราหาไม่ได้อีกแล้วอะ ลูกก็เป็นเด็กแค่แบบว่าตอนนี้ อะไรแบบเนี้ย เราก็เลยแบบว่า เออ น่าจะแบบโอเคแล้วล่ะ สิ่งที่แบบว่าเราคิดหรือ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็สิ่งที่คุณแนะนำมา เราก็รู้สึกว่า เออ มันก็โอเคดี ที่แบบว่าอาจจะลดการแบบว่า ซื้อของเล่นให้เขาเนาะ เพราะว่าเขาก็อาจจะแบบว่าช่วงเนี้ยเติบโตแล้ว เขาก็มีของเล่นที่แบบว่าเยอะพอสมควรแล้ว การที่แบบว่า เราอะเป็นของเล่นที่ดีที่สุ ที่สุดสำหรับเขาอะ มันก็ตอบโจทย์ที่สุดแล้ว อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ อืม ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ อืม
อืม อืม ใช่ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ เข้าใจเลย ที่คุณแม่อะต้องแบบ เขาเรียกว่าทำงานค่อนข้างที่จะหนัก เพื่อที่จะหาเงินในการแบบเอามาใช้กับลูก แต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง ใช่ไหมคะ ที่แบบ เขาเรียกว่า เราได้หาเงิน แต่พอหาได้ปุ๊บ เราก็นำมาใช้กับเขา มาซื้อของให้เขาเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ ตามความสุขของเรา หรือแม้แต่การไป เดินทางไปเที่ยวกับเขา บางทีเราอาจจะเหนื่อยที่ลูก เขาเรียกว่าลูกดื้อ ลูกนู่นนี่นั่น แต่พอความเหนื่อยนั้นนะ เห็นเขายิ้ม เห็นเขาได้ใช้เวลากับเรา มันก็เป็นอะไรที่ เขาเรียกว่า เป็นความสุขที่แบบคนเป็นแม่ค่อย ๆ เก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อย
อืม อืม ใช่ค่ะ
เหมือนแบบ เรื่องเหนื่อยที่ ที่เรามองย้อนหลังกลับไปว่า อุ๊ย เราเหนื่อยมาก ๆ เลยกับการทำงานทั้งวันทั้งคืน อะไรนู่นนี่นั่น แต่พอได้เห็นเขายิ้ม เขาได้หัวเราะ หรือแม้แต่การที่เขาวิ่งเข้ามากอดเราอะค่ะ มันก็เหมือนเป็นการชาร์จแบต ทำให้เราแบบหลังจากกลับมาจากเที่ยว หรือว่าหลังกาก จากกลับมาจาก การทำกิจกรรมกับเขา ที่เราเหนื่อย ๆ เราก็หายเหนื่อย เราก็มีพลังที่จะแบบกลับมาทำงาน เพื่อที่จะหาเงินให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งได้
อืม อืม อืม ดีเลยค่ะ เราก็รู้สึกว่า เออ อันเนี้ยแหละ ที่มันเป็นทัศนคติที่แบบว่า เออ น่าจะเหมือนประมาณว่าเรา เป็นเรื่องดีที่เราทำได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ อันเนี้ยต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำในวันเนี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า เออ เราอาจจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองเนาะ แล้วก็ครอบครัวอะค่ะ มันก็จะเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย แล้วมันก็ทำให้ เอ่อ ในกา ทัศนคติในการคิดของเรา เรื่องการใช้เงินน่ะค่ะ มันดีขึ้นไปด้วย แล้วอาจจะทำให้เราอะ ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายด้วย วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำทุก ๆ อย่างเลยค่ะ แล้วก็กำลังใจที่ให้เรา
อืม ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ